Et hem, e q est-ce que avant, heu, dans tes travails, heu, précédents, heu, tu es arrivée à gérer un petit peu tes notifications? Parce que c'est vrai que ça ça peut être, parfois, un petit peu difficile quand on est en télétravail, de tout tout le temps regarder, heu, ses mails ou, heu, voilà ses notifications, ses SMS qui viennent du boulot. Est-ce que ça, heu, c'est quelque chose que tu gères facilement?
Mmh mh. Bien sûr. En tout cas, heu, l'audiotel, j'en avais aucune et quand ils m'ont proposé d'en avoir, heu heu, je je l'ai pas fait parce que ma nouvelle opportunité se passe, heu, beaucoup mieux, hem, dans le travail que j'ai actuellement. De toute façon moi sur mon téléphone, j'ai aucune not notification, sauf si vraiment, heu, j'avais un boulot par exemple, où c'est obligatoire. Je sais que, hem, quand j'avais quand j'étais donc dans celui-là, là, j'ai pas de notification et je regarde mon mes mails quand j'allume mon ordinateur le matin ou, heu, je regarde, si par exemple je suis connectée le soir et qu'à un moment j'attends un appel, bah, je regarde un petit peu ce qui se passe dans la journée et et voilà, je re je me tiens à jour vraiment quotidiennement et et hem et voilà. Mais, heu, sur mon tel en tout cas, j'ai pas de notifications et mon ancien travail, bah, c'est pareil, c'est quand je me connectais, bah, que je regardais et là, bah oui, il pouvait y avoir, heu, des choses dans la journée. Mais du coup, c'était, hem, quand j'étais connectée. Après, j'avais eu une autre expérience. C'est aussi un moment je je travaillais aussi de mes réseaux sociaux
Mmh mh. Mmh, d'accord, ouais. Mmh mh, n ouais. Mmh mh. Mmh mh ouais, d'accord. Mmh mh.
et du coup, là, je faisais partie un peu comme du du comme d'une académie. Mais là par contre, je ressentais plus une grosse pression, un gros stress parce que limite, je j'étais payée à la commission selon les ventes que je faisais. Donc tant que je faisais pas de vente, finalement j'avais pas de revenus et du coup, ça ça crée ouais, oui, franchement, ouais. Oui oui, ça m'a créé un vrai stress, une vraie pression. J'avais l'impression qu'il fallait que je sois tout le temps connectée à mon téléphone. Dès qu'il y avait, tu sais, un webinaire, quelque chose, hem, tu vois? Je voulais tout le temps être connectée ouais, voilà. C'est ça, jusqu'à un moment limite, j'arrive à où j'ai perdu mon téléphone avec toutes les photos je sais pas si je l'ai perdu, si on me l'a volé quand au moment de payer à la caisse des courses. Mon petit, il était en poussette et j'ai perdu toute sa 1re année en photo et heu heu, hem, heureusement que mon mari avait quelques photos enfin même les plus importantes finalement. Mais c'est vrai que là, heu, tu vois, j'ai beaucoup pleuré tout et je me suis dit en fait que c'était plus possible. C'est du job où je ressentais une grosse stress, pression, heu, f c'est, voilà, c'était anxiogène, heu, mmh.
Mmh mh. Donc ça, c'est un vrai stress, ouais. Il ne fallait pas le rater, ouais. Mmh mh. Mmh. D'accord. N ouais. Ouais, de la fatigue, un peu en burn-out quoi, finalement, à la limite?
En saturation, ouais, saturation, hem, ouais, un trop un trop et finalement c'était plus du tout aligné, mais je le savais. Mais ces jobs, j'avais tellement besoin de de tu sais, des fois, on on reçoit des messages comme quoi, heu, c'est c'est trop, mais parfois on a besoin de que le message il revienne 10 fois pour comprendre la leçon. Mais là, cette fois, je l'ai vraiment compris et que finalement, heu, c'était pas pour moi.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh.